Also, wir haben am Stück normal immer so 80 Hunde. Und da war erst da war erst einer und es war nicht mal 'n Pitbull oder irgend so 'ne Art, es war so, äh, 'n Jagdhund oder so was. Des war der Einzige, der mir bisher Angst gemacht hat, ne? Der Rest, ne. Also, da war noch kein Einziger, außer der eine, der wo ich sage: „Oh ne, da habe ich Angst.“, ne? „Da gehe ich nicht rein.“
Boah, krass. Okay. Ja gut, aber man sollte auch echt vorsichtig sein, ne, also generell jetzt, ne, klar, n n irgendwie
Ja. Ja, klar, du musst schon den Vibe aus äh, checken, ne, wie es ist, aber die meisten Hunde wollen einfach nur ohne Witz, also, du setzt dich hin und die versuchen dir in den in den Schoß zu krabbeln. Ja, also, das sind das ist die meisten, ne?
J ja, das d das ist das ist das ist zum Beispiel das ist zum Beispiel 'n Thema, ähm, da merkst du aber auch, dass die H dass die Tiere oder die Hunde generell, ähm, einfach nur wo r richtig, genau. Einfach nur Liebe wollen und, äh, Zuneigung und, äh, ihre Kuscheleinheiten, die sie vielleicht das ganze Leben noch nie wirklich erlebt haben.
Liebesbedürftig sind. Mhm. Genau. Ja.
Die holen die dann halt nach, ne? Das ist einfach so.
Ja. Aber ich finde auch ich bin halt auch, äh, dadurch, dass ich dort arbeite hier zweimal die Woche, ich meine, ich bin es jetzt auch gewohnt. Ich verstehe es schon, wenn du nur Schlechtes über so 'n Hund hörst, dass du da erst mal so, ähm, Respekt also, ich du hast so oder so Respekt. Aber ich meine, noch mehr. Weißt du, wie ich meine, fast 'ne Angst entwickelst, weil du nix Gutes hörst. Du hörst ja nur die schlechten Seiten. Du hörst nicht: „Oh, der war so toll.“, ne? ja keine News, ne? Also, das ist ja keine gute Nachrichten, also für die Nachrichtensender. Ähm, du hörst ja nur aber dass so 'n so 'n ähm, wie heißen diese, Pudelmix mit Labrador?
Ja. Ja. Mhm. Ja, richtig. Ja, ja, genau. Nein, nein. Der die Labradoodle.
Genau, über die hörst du nix. Ich fi ich habe mehr Angst vor denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also, ich habe jetzt schon öfters gehört, dass das Biester sind, ne? Also
<giggles> Ja, die können die können frech werden. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
ich habe von so 'm Labradoodle mehr Angst wie vor so 'nem Strich-Kampfhund, ne?
Ja, ich ver ja, ich verstehe, was du meinst. Es gibt ja diese diese Labradoodle und Goldendoodle und was weiß ich nicht alles. Na, die die Hunde, die nicht
Genau. Ja, also, vor denen habe ich wesentlich mehr Angst, muss ich sagen. Also, ich traue denen so weit nicht, weil die sehen so fröhlich aus und auf einmal beißen sie dich. Sage ich dann: „Okay, danke.“ Ne, so: „Brauche ich nicht.“, ne? <giggles>
Ja, ja, aber ist Ja. Das ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
Ja, die kommen so aus 'm Nichts. Und ähm, oder man sieht halt die Warnzeichen. Ich weiß es nicht. Aber ja oder ja, die sind halt auch manchmal so so aus 'm Spiel heraus dann immer so geknappt oder so, ne? Also, ne.
Ja. Mhm. Ja, richtig, genau, gebe ich dir vollkommen recht. Also, ja, Tierquälerei hin oder her, es ist
Es liegt nicht unbedingt an der Rasse. Ja, und Tierquälerei, ja, ist halt
Hi hin oder her, ist schlimm genug.

Ja. Ja.
Ne, also, es gibt ja wirklich Tierquälerei, die wirklich unter all äh, äh, also generell Tierquälerei, die wirklich unter die G Gürtellinie gehen.
Ich will Auf jeden Fall. Also
Und, ähm, wo ich mir dann im Stillen denke: „Meine Güte, mit euch müsste das auch machen."
Ich verstehe halt Leu ja, ich verstehe auch nicht, wie man ähm, wie man das generell 'nem anderen Wesen antun kann, ne? Und vor allem, ich denke mir mal:” 'N Tier könnte dir so viel mehr weh machen," ja? Und die machen's nicht.
Hm, ja. Je Je nachdem, was es fürn Tier ist. Ja, richtig, genau. Das das ist das, ähm genau das ist das Schlimme. Wenn ich wenn ich so da drüber l rede de nachdenke, Tierquälerei oder generell Hundequälerei. J Ja, ganz ehrlich, 'n Hund, je nachdem, was das für einer ist, der kann dir so viel j Richtig, genau! Und, äh, d aber aber sie machen's nicht und d
Aber sie machen's nicht, ne? Ja. Könnte dir so viel mehr Schaden zufügen. Ja, die machen's aber nicht. Und wenn sie's machen, werden sie eingeschläfert, ne?
Genau so sieht es aus.
Mhm. Wenn sie sich mal wehren, dann si ist es denen ihr Schuld. Das ist leider ja, und dadurch, dass ich ja im Tierheim arbeite oder beziehungsweise ich helfe da freiwillig aus zweimal in der Woche je 4 Stunden. Also, da kriegt man schon genug mit.
Ja, genau, so sehe ich das aus. Ja. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also, das ist auch so was, was mich interessieren würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, ähm, wenn ich wenn ich jetzt persönlich ins Tierheim gehen würde und würde mitkriegen, da ist so 'n Tier, weiß ich nicht, was w wirklich misshandelt worden ist. Ich glaube, ich würde versuchen, dieses ja.
Mhm. Ja, bei manchen sieht man's halt extrem und bei anderen ist es mehr so physisch, ne?
Ich glaube, ich würde auch versuchen, dieses Tier da sofort rauszuholen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, Tierheim hin o Tierheim hin oder her, ne? Aber, äh, die machen 'ne sehr, sehr gute Arbeit. Ich bin froh, dass es Tierheime gibt, weil ansonsten würden unsere Straßen voll sein mit Tieren.
Ja. Ja. Also Auf jeden Fall, ja. Ja. Also, ich habe jetzt ich wohne halt in Amerika und, ähm, bei uns gibt's hauptsächlich im Tierheim Pitbulls und Terrier Mix und so was, ne? Ähm, die besten Hunde, muss ich gleich mal sagen, das sind die besten Hunde ja, also, so treu und so lieb, ähm, ich habe noch keinen jetzt in äh, gehabt, der irgendwie irgend 'nen Anschein gemacht hat, dass der mir jetzt irgendwie was Böses will, ne? Also, klar sind die verspielt manche, aber d das gibt's auch andere Hunde, die verspielt sind, ne? Ähm, also ich finde Rassen
Mhm, mhm. Echt? Okay, krass. Wollte ich grad sagen, ja.
Ähm.